Sim, então me conta o que foi.
Claro. Eu fui para o Natal na casa do namorado da minha irmã
Hum.
porque como eu recentemente cheguei na Europa, eu não tive dinheiro ainda pra voltar para o Brasil para comemorar o Natal lá.
Uhum.
Teve a troca dos presentes e conforme eu fui recebendo os meus presentes, eu fui abrindo, obviamente, eu gos de praticamente todos eles, porque eu dei uma lista do que eu queria.
É mesmo? <chuckles>
Seguiram a lista. Sim, sim. isso
Pediram uma lista?
Eles falaram para fazer uma lista e nessa lista eu coloquei o link das coisas que eu queria, sabe. Hã, o que não é inc tão incomum assim, porque no Brasil a minha família fazia algo parecido. Mas o o que foi estranho para mim, que quando eu estava abrindo os presentes, o que que a gente faz no Brasil? Depois de abrir os presentes e a gente gosta?
Uhum.

Meio superficial, sabe?
É verdade, né. Eh, você não expressa a emoção, você só vai lá e dá os 2 beijinhos, né.
Sim, porque o meu costume brasileiro é dar 2 beijinhos com pessoas que você acabou de conhecer, então, você não tem um um uma conexão grande tudo bem que eu não tenho uma conexão grande, assim, com a família dele, mas eu já tinha conhecido, previamente, a ao me mudar aqui, então, não é uma uma relação tão distante, eu fiquei na casa deles, sabe, eu já conversei muito com eles, então isso, hum, eh, me deixou meio, assim, f um peixinho fora da água?
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Entendi, e todo mundo fazia a mesma coisa?
Sim, sim, porque a
Quer dizer, 2 beijinhos.
Sim, sim, até porque eles são franceses, né, entre a própria família, os pais com os filhos e com os pais, era literalmente só 2 beijinhos e agradecia, não tinha um abraço, eles nem davam muito tempo, assim, pra cada um o seu presente, eles já iam entregando para o para as outras pessoas, então, nem aquele tempo de abrir, sabe.
Ah, entendi, uma coisa mais maquinal, né, é como se tivesse que fazer aquilo e pronto, porque tem gente que pula, tem gente que ri, né, lá lá no Brasil, né, e lá não, lá era uma coisa mais mecânica, assim, sem muito sem emoção.
Pois é. Sim, tem a gente que pergunta. Eu senti, com baseado, assim, no no que eu conheço, no que eu vivi até agora no Brasil, eu senti um pouco, eh, meio robotizado.
Aham. Uhum. E será que é assim com outras coisas também? Você já notou?
Olha, sim, até entre os amigos, não é muito difícil fazer amigos aqui pra pra falar a verdade, eh, com franceses.
Uhum.
Ah, então, os poucos amigos que eu tenho, são tudo estrangeiros. Brasileiros, na sua grande maioria.
E eles têm muito amigos entre eles, os franceses?
Olha tem, tem e eu fui levar isso pra minha irmã e ela me disse que a maioria do ciclo de amigos que eles fazem, é é quando eles estão na escola e ele a ma grande sua grande maioria mantém o resto da vida esse ciclo.
Hã. Ah, verdade, entendi. Ah, são a são amizades, eh, que viram anos quis que, assim, são de anos, né, então é muito difícil, realmente, você entrar em grupo desse, né, porque eles têm afinidades, assim, e é com fizeram a mesma escola, ás vezes, eh, a vida inteira, né, então, é bem difícil, não é
Exato.
você conseguir entrar em um círculo desse, né. E isso, eh, você sente, hã, que te atrapalha, assim, de fazer uma conexão social, assim, ou de
Com certeza, é muito difícil. Sim, sim. Ah, claro!